と、私、なんか、ちょっと、整理整頓とか片付けとかが苦手で、なんか、それが全然習慣にできてなくって、いつも悩んでるんですけれども、その、まあ、悩みを聞いていただきたいのと、もしなんかコツとか、なんか、ね、アドバイスとかあったら教えていただければと思います。
はい。 うーん。 はい。 うんうん。 はい。 はい、もちろんです。
はい。えっと、そうですね、なんか、片付けが本当に今も、ちょっと、もなんでしょうね、物を結構、なんか、その場に置いちゃうのかな、片付けないで。っていう癖がついちゃっていて、ま、とりあえずなんか物は、<scoffs> なんでしょう、こう、ポンって置いちゃえばいいやみたいなところがあって、そのために、なんか、ちょっと物が色々散らばってるみたいな感じですかね。はい。
うーん。 おお。 はいはい。 はい。 うんうん。 うーん、なるほど。
うーん。
えっと、片付けというか、整理整頓が習慣にしにくいっていうことだったんですけども、あの、場所とかは、特にこの場所の片付けだったりとか、そういったことはありますか？
はい。 はい。 あ、そうですね。今はちょっと寝室のところも、なんか、いろんな服が結構、ふこう
うーん。
放り放り投げてるわけじゃないんですけど、ま、そこまでいっちゃうとあれなんですけど、ちょっと、なんか、ま、そもそも、ちょっと、なんか、あの、クローゼットとかがいっぱいで、こう、服をかけられないっていうのが、まあ、片付けができない原因なのかなともちょっと思ってるんですけど。その、なので、クローゼットがいっぱいだからはみ出しちゃってるから、その服がどうしてもはみ出したところに、お置いてあって片付けてないというか、はい、ちゃんと所定の収まるべきところに収まってないのかなって、ちょっと自分でも思うんですけど。はい。
<laughs> うーん。 はいはい。 はい。 うーん。 うんうん。 うーん。あ、じゃあ割と、その、お洋服の片付けっていうのが、面積的には大きい感じなんですか？
はい。 そうですね。あと、結構、でも、物も、なんでしょうね、な何っていうわけじゃないんですけど、物もちょっと溢れ返っていて、ちょっと床の上に、こう、ゆ床の上？床に、こう、なんか、物も重ねちゃう癖とかもあるんですよね、置いちゃって。で、それもちゃんとしまうべきとこにしまえばいいんですけど、なんとなくそこに置いておくみたいな感じがあって、そうですね、ちゃんと、その、しまうべきところにしまえばいいのにねっていうふうに自分でも思うんですけど、しまえてないのが現実ですね。はい。
うーん。 うんうん。 うーん。 はい。 うんうん。 <laughs> うーん。でも確かに、あの、疲れてる時だったりとか、とりあえずここに置いてしまおうっていうタイミングって誰しもあるとは思うんですけども。
はい。 はい。
うんと <laughs>
そうなんですね。<laughs>
それぞれのものは、その、片付けようと思えば、その、しまっておくスペースっていうのは十分にある状態なんですか？
はい。 いえ、なんかそれもちょっと、あの、しまう場所とかが、やっぱりいっぱいで、しまえない状態なので、結局なんか、その、はみ出して床に置くしかないっていうのが、ま、ちょっと現実かなっていう感じですね。はい。
うん。 うんうん。 ああ、なるほど。割とじゃあ色んなものを集めるのがお好きなんですかね？
うーん。 ああ、そうですね、なんとなく買っちゃうとか、結構なんか「あ、これ可愛い」とか思って、ちょっと「じゃ何に使うの？あなた今必要なの？」って思うんですけどおもってか買ってから思うんですけど、なんかその時は、こうなんか「可愛いからこれ買っちゃおう」とかっていうのは結構そういうものは多いですね。割とその場の、ノノリとか？き、気分とかで買っちゃうっていうのは多いですね。はい。
うーん。 <giggles> ああ。 うんうん。 うーん。 わあ、でも、その買うことそのものが、楽しい時間だったりもしますもんね。
ああ、そうですね。なんかね、それで結構買って満足しちゃうタイプで、じゃあ、その後なんか結構忘れちゃって、買ったことも忘れて、それを使わないとかいうことって、ちょっとあったりするんですよね。はい。
うん、うん。 うーん。 ああ、そうなんですね。
うーん。なんか良くないなと思うんですけど、それもね、なんかね、そうなんですよ。買ったことも忘れて、こう使わないっていうものもいっぱいいっぱいではないですけど、まあまあ、結構あったりしますね。はい。
<giggles> うん。 <giggles> おお、買いたくなるものっていうのは、こう見てて楽しいものだったりするんですか？
うん。 あ、そうですね。なんか、この間も、ちょっとなんか
うん。
ムーミンの、なんか、ムーミンバレーとかに行ったら、ムーミンのグッズとかがたくさん売ってるじゃないですか。そうすると、なんか、レターセットとか、まあ、レターセットは、まあ、使うこともあるだろうなとは思うんですけど、レターセットだの、なんかクリアファイルだの、ちょっと買っちゃったりするんですよね、そういうものが、なんかちょっと絵が可愛いとか。うーん。ちょっとあと
はいはい。 あ、はい。 うーん。 うんうん。 うーん。 うん、行った思い出にもなりますもんね。
そうなんですよ。あと、クリスマス柄で今しかないからみたいな感じで買っちゃったりするんですよね。そういうのも良くないのかな、うーん。って思ったりします。はい。
うーん。 はいはい。 うん。<laughs> ご自身的には、この、物を増やすことを、こう、控えていかれたいっていう感じなんですか？
はい。 あ、ええと、そういういことを、こう、積極的に考えたりはしてないんですけれども、ただ、確かにもう部屋に家を、まあ、整理整頓ができてないから、物を増やしちゃうとどんどんもっと整理整頓できないなっていう状態ではあるなとは思ってます。なので、逆に、まあ、物を買いたいんだったら、やっぱり、なんかね、捨てるとか整理整頓するとかいうのをやらないといけないかなって、すごく思ってますね。はい。
はいはい。 うーん。 うーん。 うんうん。 ああ、なるほど。そうですよね。よく、やっぱり、その、物の帰る場所を決めてあげるだったりとか、あと、あの、ご本人様もおっしゃっていたように、この平らなところに物を置かないっていうのが、片付けが得意な方がよく言うポイントではあったりしますよね。
はい。 はい。 はい。 はい。 ああ、なるほど、やっぱりね、ちょっとね、ああいう平らなところに置いちゃうのが一番良くないですよね。なんかね、どんどん場所もね、取ってっちゃうし、ま、そもそも、ゆ床っていうか、平らなところっていうかね、そそこは、あの、物を置く場所ではないので、よく考えてみると、ね、そこはなんか、こう、つ通路だったり、な何て言うんですか、動くね、どどう動線のところなので、確かにそこに置くべきものではないよなって、今そうおっしゃられて思いました。はい。
うーん。 <laughs> うーん。 はいはい。 <laughs> うんうん。 <laughs> ただやっぱり、こう、いいなって思ったものに囲まれているのも幸せだったり、それだけで、こう、心がワクワクするような素敵なことだったりするとも思うんですよね。
うん。 はい。 はい。ええ、そうなんですよ。なんかそのね、気持ちみたいのは、やっぱり、なんか、やめられないので、なかなかきっと物を全く買わないとか、ま、すごい強い意志で、買わないようにしようとか、まあ、余計なもの、必要ん、必要最低限のものだけ買おうとかっていう強い意志を持てばね、できるのかなとか思うんですけど、まあ、それもそれで、ちょっとなんか、そっけないね、なんか、こう、生活になっちゃうのかなともちょっと思ったりしますよね。うーん。
うん。 うーん。 うんうん。 うううん。 うんうん。 うーん。 うーん、そうですよね。その買われてるものっていうのが、こう、見ていてワクワクするような素敵なものをを集められてるんだと思うので、逆に、こう、なんでしょう。平らなところに置くよりも、その見えるような片付けというか、ディスプレイ方法にしてしまうっていうのも、いいんじゃないかなって思ったりするんですけどね。
はい。 はい。 はい。 はい。 うーん。はい。 ほど、ちゃんとこう、見えるところに、かたまあ、片付けるっていうわけじゃないですけど、こう、飾るっていう感じですよね。ああ。なるほど。
うーん。 はい。あの、さっきおっしゃってたような、あの、ムーミンバレーの今限定の何かだったりとか、見える場所に立てかけておくだけでも、クリスマス感が出て素敵だろうなって思いますし。
うん。 はい。 はい。 はい。は、そうですか、そうですよね。なんかね、見えるところに、そうですね、だから飾るっていうのも、あんまり今まで、ちゃんと考えたことがなかったので、そうですね、そういう感じで、こう、ね。うん、まあ、ししまうというか、ほほ保管するというか、そういう風に考えてみるといいかもしれないですよね。うーん。
<giggles> うーん。 うんうん。 うーん。 <chuckles> うーん。あと、その、平らなところに置いてしまうっていう方、やっぱりたくさんいらっしゃると思うので
はい。 はい。 あ。
その、縦に長い収納とかで、クリアで外から見ても、中に何があるか分かるような形のディスプレイであれば、その、集めた素敵なものっていうのを見える形で、飾るような形でしまったりもできるのかなっていう風にちょっと思いますね。
はい。 ううーん。 はい。 はい。 あ。 そうですね。確かにそういう、こう、ね、縦に、こう、できるようなもの、こう、ね、そういう感じのしゅ収納じゃないですけどね、そういうものを、ちょっと、はい、今までちょっと、考えたことなかったので、そういうのも、はい、なんか、探してみようかなと思います。はい。
うーん。 うん、ふん。 <laughs> お洋服とかも、その、もう、何て言うんでしょう、見せれるような、あの、掛けれる
はい。 はい。
うーん、棚じゃないですけど、そういったもので、もう、何が掛かってるか見える状態にしておくっていうのも、きっと見た目にもワクワクするような素敵な収納方法になると思うんですけどね。
はい。 はい。 はい。あ、なるほど。そういうのもあるんですね。じゃあ、そんな感じにしたらいいんですかね。今は普通にクローゼットに入れちゃってる感じなんですけど、ま、ちょっといっぱいなんですけどね。はい。
うーん。 <laughs> うーん。減らすってうんうん。
ね。じゃ、見えるように処理もするっていう感じですね。はい。
あ、うん、減らすのって、もったいないかもしれないですし、あの、せっかく見た目がワクワクするものであれば、そのまま外に出して見えるようにしてしまうっていうのも、すごく素敵なお部屋になるんじゃないかなっていう気がします。
はい。 はい。 うん。 あ、なるほど。じゃあ、そこら辺も、そんな、服も、服もっていうか、お洋服もね、そんな感じにできるように、はい、ちょっと、考えてみたいと思います。ちょっと今まであんまりそういう形で考えたことがなかったので、はい。それは、いいかもしれないですね。
うーん。 <laughs> そうですね。好きなものに囲まれてる部屋って、きっと素敵ですので。
はい。
せっかく集めたものっていうのも飾る形でしまってあげるでしたら、あまり負担にならないで、あの、しまわなきゃじゃなくて、飾らなきゃみたいな気持ちになっていけば
はい。 はい。 うーん、あ、そうですね。確かに。なんかね、しまおうとかはい、どこかに入れようとか思っちゃうから、ちょっと、なかなかできないのかもしれないので、まず飾って、こう、ね、見られる見れるようにするっていうのがね、すごいちょっと、簡単にできそうで、はい、ちゃんしかも綺麗に、こう、保管できそうなんで、はい。今日は、はい、いいアドバイスがいただけて、はい、良かったです。はい。
うーん、ちょっと習慣はい。<laughs> うーん。 うん、ふん。 いいえ、こちらこそ聞いていただいて、ありがとうございます。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
はい。